Olha, eu queria falar sobre uma questão que é que eu tenho essa essa tendência a me culpar demais, hã, toda vez que alguém me critica, ou às vezes me diz algum comentário, e tals, e eu recebo como se fosse uma crítica.
Uhum. Tá, eh, t aconteceu alguma situação recentemente? Você possa me dar um exemplo?
Então tem eu não sei se eu acho que eu quero mais, eh, desabafar sobre isso. Que têm várias questões que acontecem. São aquelas pequenas questões no dia-a-dia. Hã, às vezes é só um comentário, hã, pr principalmente assim quando se trata n na minha aparência e tals, eu não não vou dizer que eu não ligo, mas é menos importante pra mim.
Tá. Uhum.
Mas, eh, principalmente, assim, quando são críticas sobre o meu meu talento, o meu meu trabalho, enfim. Eh
Mas você você sente incomodada com qualquer tipo de crítica? O Ou você para pra avaliar, pra ver se a crítica é é fundada ou infundada? Como é que funciona?
Eu sou mais assim eu sou mais do tipo eh, porque assim eu eu me analiso me autoanaliso o tempo todo. Todos os dias, assim, eu me observo. Inclusive, assim, pra pro autoconhecimento e tals. E quando alguém me faz uma crítica, hã, eu tento refletir se aquela crítica faz sentido.
Uhum. Ah, muito bom, isso daí isso daí é saudável, na minha opinião. Eh, porque muitas vezes as críticas podem ter uma ron razão de ser e nem precisa ser 100% correta, a crítica. Às vezes uma parte, enfim, te faz, eh, refletir e ver tá em certo de certa maneira essa pessoa. O que ela falou faz sentido.
E Uhum. Entendo. Mas, oh, muitas vezes, assim, por mais que principalmente, quando o meu irmão me critica. Às vezes até um comentário bobo, assim, sobre sobre alguma coisa a ou, por exemplo, sobre aparência física como eu falei também, um uma coisa assim, boba que talvez nem é uma crítica forte, mas
Fez uma brincadeira, mesmo.
como talvez É, às vezes sim. E eu sou, assim, uma pessoa, assim, que gosta bastante eu tenho um lado muito sério, mas eu também tenho um lado bem de brincalhona também. Então, eu não entendo por que, às vezes, eu me sinto criticada, às vezes, só com uma brincadeira, assim, realmente leve. E e eu fico com aquela coisa dentro de mim. Eu me sinto assim. Às vezes, assim, acaba com o meu dia mesmo, me destrói por dentro.
Uhum. E e isso daí, eh, começou tem muito tempo? Você sempre foi assim? Ou é uma coisa mais recente?
Olha, eu acredito que sempre foi assim, mas E e eu acho que tá melhorando, porque eu faço, hã, meditações e tudo mais. Então eu reflito muito sobre mim, mas talvez, inclusive por causa disso também, eu presto muita atenção no que falam sobre mim, infelizmente. Porque eu quero justamente entender quem que eu sou, se realmente eh, o que que eu pareço ser, enfim, mas Sim, acho que foi iss eh, desde sempre isso.
Entendi. E como é que como é que você recebe isso? Rece você recebe passivamente? Eh, e eu pergunto, porque, às vezes, é bom perguntar para a pessoa: "Tá, você pode me dar algum exemplo, ah, concreto, eh, do que eu fiz pra merecer essa crítica?". Você já fez esse exercício, ah, de pedir para a pessoa demonstrar isso?
Hum. É, realmente, acho que não muito. Porque a minha primeira reação é, ah hum tentar ou brincar, entre aspas, de volta, e responder.
Uhum.
Para para que a pessoa também se sinta criticada, às vezes, assim é uma brincadeira, mas com um fundo de verdade, entendeu?
Uhum.
Ou, enfim, eu tento mudar de de assunto, mas realmente essa coisa que você falou é interessante.
E já teve al alguma crítica dessas que te fez mudar? E você sentiu que você cresceu depois de de analisar essa crítica e, enfim, tentar se adaptar?
Simples, mas, interessante. Olha, por exemplo, justamente sobre isso. Meses atrás, hã, uma pessoa falou que eu era muito, hã, sensível a esse tipo a crítica justamente. E eu acho que eu ouvindo isso
Uhum.
percebi, parei pra pensar: "realmente". J Já essa coisa que ela me disse me me incomodou dentro, então, eu senti que que fazia sentido, e que eu tinha que trabalhar isso sobre mim, então, eu acho que realmente eu cresci mais sobre isso.
É, porque às vezes quan hã, quando a gente fica incomodado, quer dizer que tem alguma relação, né, porque se fosse uma, ah, uma fala completamente desconectada da realidade, eu não imagino que atingiria assim tanto, né?
Sim. Uhum.
E
Faz sentido, sim.
É, talvez exercitar isso de de pedir mais evidências e exemplos, se você não entende na hora. Porque algumas críticas realmente, enfim, a gente tá às vezes com um comportamento x, que é bem claro pra qualquer um de fora, mas às vezes não é pra gente. E aí só basta uma pessoa vi ah, vim falar e você para pra pensar: "Ah, ok, não, faz todo o sentido, eu tenho feito isso".
Uhum. Sim, sim. Não, certeza. Eu eu acostumei eu acostumei a a escrever, inclusive no meu diário, hã, isso também. Pra inclusive depois eu tipo assim, a crítica e quem me deu. Pra depois inclusive eu refletir sobre aquilo e entender se, hã, é uma coisa minha, que realmente faz sentido que a pessoa tá falando, ou se é uma coisa que a pessoa tá vendo em mim, mas porque é uma questão dela, ela tem essa esses essas questões e talvez ela veja, hã com certeza. Exato, sim.
Uhum. Projetando em você. Aham. Isso isso do escrever no no diário é bem interessante. Então, quer dizer que você tá trabalhando isso? Que você tá atenta a essa questão na sua vida?
Tô, tô tentando me esforçar ao máximo pra melhorar isso. Eu só não sei se tem outras coisas que eu poderia fazer, mas sim.
E vo tem algum tipo de crítica específica que você gosta menos, por exemplo, não sei no trabalho, ou você citou o seu irmão que ele também o que vem dele geralmente te incomoda mais. Você saberia me explicar por que a crítica vindo do irmão te incomoda mais do que, eu não sei, de outras pessoas?
Porque então, nos últimos meses eu refleti muito, muito, sobre isso. Eu acredito que seja porque ele é a pessoa que mais me conhece no mundo.
Uhum.
É a pessoa mais parecida e oposta de mim, assim, que existe. E é o tipo de pessoa assim que ele a gente tá longe e um sabe o que o outro tá sentindo. Então, qualquer mínima crítica que ele faz, hã, de brincadeira, assim, às vezes, é é, hum, instintivo de eu responder Já já senti aquela coisa assim em mim, "com certeza é verdade, ah não, espera, mas eu tenho a opinião própria." E começa esses esses eh, essas reflexões dentro de mim, entendeu?
Uhum. E você conversa com ele sobre isso?
Sim, a gente conversa sobre isso. Inclusive, não muito tempo atrás, eu meio que entendi que ele também sente a mesma coisa, eh, ao contrário. E talvez quando eu falo alguma coisa e às vezes, de verdade, eu não tô criticando. Como eu sei que às vezes, talvez, ele não esteja criticando. Mas, às vezes, um comentário leva a a uma briga, porque um pensa que o outro tá criticando o outro. E
Tá. Então, isso daí foi isso tu despertou uma certa empatia sua, porque você pensou que isso fosse exclusivo seu, mas você viu que o que o outro também sente a mesma coisa. Então talvez você, a partir daí, tenha começado a moderar, enfim, as suas críticas com medo de de de machucar o outro?
Uhum. Sim, total. Inclusive, assim, coincidentemente, ou não, mas o nosso relacionamento, assim, de irmãos melhorou muito nos últimos meses. E a gente conversa e tal.
Ah, que hum, que bom. Eh, eu acho que é é importante, eh, nesse assunto geral, de separar, né, o que pode ser relevante, o que não é. O que vem, por exemplo, não sei às vezes de um uma certa inveja, e eu não tô falando do seu irmão, eu tô falando em geral. Porque tem pessoas que realmente fazem críticas que são vazias e desprovidas de qualquer fundamento, e e o é importante tentar enxergar e e separar, porque aí, realmente é uma coisa que não vai te acrescentar em nada. Então, essa reflexão de de anotar no diário e tentar pensar, eu acho que que é muito saudável.
Aham. Ah, que bom então, fico feliz que Eh, enfim, você acha que realmente eu tô fazendo uma coisa, assim, certa, um exercício certo? Porque foi o que eu senti de fazer e eu comecei a fazer e foi isso.
É, não, acho que você tá no no caminho certo, sim.
Perfeito então. O que eu mais sinto, assim, é é receio, normalmente é quando criticam, por exemplo, eu sou ai que tá o problema maior: eu sou uma artista, sou uma atriz, cantora, dançarina, então assim Eh, qualquer mínima crítica, por mais que eu queira, e às vezes eu falo: "Não, eu preciso que você me diga exatamente o que você tá pensando, pra depois eu analisar e ver o se eu melhoro aqui ou não".
Uhum.
Mas realmente pra mim, assim, é o que mais me me dói dentro, hã, é quando alguém me critica, assim, por questões de de eu estar fazendo alguma coisa que eu gosto, talvez não no jeito que é esperado.
É, não, o bom é que você tá, eh, tentando lidar com isso e realmente crítica, você sendo artística, eh, é necessário, faz parte do seu trabalho, não tem como fugir disso. E aí, eu não tô nem falando do ponto de vista negativo, você tem que ter eh, você trabalha para um público, então você tem que realmente aprender a lidar com isso, mas você tá no caminho certo.
Uhum. Muito obrigada, então, por essa conversa, realmente me ajudou pra caramba, obrigada.
De nada, foi um prazer. Tchau tchau.